Tipo tipo mio padre per esempio, ecco, a de a aveva la macchina, no, e però comunque una una una u u una utilitaria, e il perché se la poteva permettere, no, se invece fosse stato 1 che magari, ehm, si si prendeva una macchina che, mhmm, più più più a in là delle sue possibilità, poi magari ci avrebbe ci ci avrebbe fatto mancare alcune cose, no, invece no, lui aveva queste cose così umili, no, però comunque andavamo in vacanza, ci portava fuori, eravamo andavo vestiti bene.
Mh. Okay, okay. Certo, mu uhm Certo. Mhmm. Eh sì. Certo. No, ma perché vero. No, ma perché sai ci son delle persone è vero, ma perché sai ci sono delle persone, che magari spendono tutto quello che hanno in macchine, in benessere, in in t ehm, in tutto, ecco, e poi diciamo quanto diciamo anche nelle cose diciamo più piccole non hanno poi si trovano a non avere niente, no, perché magari, non so, hanno ancora da pagare la macchina, oppure il mutuo della casa, e quindi devono devono dare dei soldi, ehm
E cer E ce certo. Magari magari non possono non possono, mhmm, andare in vacanza, non possono andarsi a fare dei giorni. Ma guarda il mutuo della casa, la trovo una cosa, insomma, ehm, positiva perché comunque è una cosa che poi che t che poi ti ehm, ti ehm, ti ti ti ti rimane poi, ma invece la macchina la macchina sì, all'inizio è bella, nuova fiammante, ma poi dopo diventa vecchia, diventa un rottame, no, diventa <sniffs> diventa a cosa che che butti nella ald che che che porti allo sfasciacarrozze, no?
Mh. Esatto. Mh. Mh. Sì, questo è vero. Certo, questo la macchina no. Certo. Eh eh sì. Ma infatti ma infatti è vero è ve ma infatti il più delle volte, cioè, diciamo sì, ci sono delle persone, appunto, prendono la macchina, magari nuova fiammante, pagano, continuo a pagare per anni, e e poi, ecco, quando stanno per finire, diciamo, da pagare quelle rate, devono buttare la macchina perché cioè, ehm, ormai è vecchia quindi <chuckles> non e ed e brutta questa cosa.
Eh sì, è vecchio, certo. E poi sai, anche secondo me quando fai questi finanziamenti così lunghi, no, e poi speri che insomma non vedi l'ora che finiscano, no, ehm, e c e così t t t ti ti ti accorcia anche la vita poi.
Mh. Eh certo. Eh! Vero.
Capito? Perché fai un finanziamento di 5 anni, e non vedi l'ora, eh poi quando dici: "Ah". Cioè praticamente se c 5 anni della tua vita certo avrei fatto altre cose, no soltanto pagare le bollette eh, però comunque hai mhmm, è un modo anche per
Mh. Certo. Mh, mhmm.
per accorciarsi la vita, no, invece senza preoccupazioni, quello che puoi, no, una cosa deve essere una rata che ti può permettere tranquillamente senza senza doverti poi barcamenare, no, privarti di altre cose. Guarda io mi reputo
Certo. Mh. Eh certo. Certo, senza problemi. Certo. No, è giusto. Mh.

La un aggettivo che mi do su queste cose è, mhmm, s tipo frugale, ecco io sono frugale. Nel senso che ho tutto quello che mi serve, no.
Mh. Mh, okay. Cioè no no hai bisogno diciamo di altro, cioè ti quello che hai ti basta ecco, no?
E quello che ho mi a bassa, ma ma anche anche d co cose, beh ecco, per esempio, mi mi etto di fare delle vacanze, uhm, fare delle uscite, no. Però se ecco, se vedi, ho ho la la macchina è una è proprio una una una utilitaria, ehm, anche anche abbastanza vecchiotta, perché ha me sembra, 13, 14, no, tre tredic'anni. Ehm, cia facc ogni tanto ci faccio un po' di manutenzione, cose, però non è che ehm, eh, ce anche quando
Certo. Mh. Certo. Mh. Certo. Mh. Etto ma fin quando diciamo cammina ecco la macchina, non hai bisogno diciamo di prenderne altr
finché cammina e finché ho mhmm, uhm, diciamo l l le spese, no, per per per farla rimanere efficienti sono sono sono, mhmm, come dire, ehm
Mh. Certo. Mh, certo.
eque, no, e n sono le cose cose cose e t t t troppo dispendiose, convenienti, e faccio così. E poi quando sarà, si vedrà, no, piuttosto che anticipare.
Certo. Mh. Certo. No, certo, diciamo che per ora ecco diciamo, non hai bisogno diciamo, di altre diciamo di altre macchie o altre cose, perché ti basta ecco quello no, ma è giusto così ecco perché
Oddio, che c'entra? Per carità qualche volta qualche volta mi capita mi viene in mente, eh: "Mo mo mo adesso me la cambio." No. E ia perché comunque è se beb t c proprio l l'esperienza, vai lì, la prendi, esci fuori con questa macchina che odora di nuovo, no. Però poi dico: "Ma perché perché cioè mi devo andare a ad accollare un debito, no, ehm, per, ehm, per una cosa, che adesso in questo momento non mi serve." Quando sarà si vedrà.
Mh. Certo. Mh. Cet Certo. Quando sa la vai si vedrà, ecco. <chuckles>
Eh, sì, eh, sì, è così.